Bah, un petit peu des 2, je dirais, parce que, effectivement, bah, il y a des périodes de stress où, en fait, heu périodes un petit peu de de crunch ou enfin enfin je vais faire que travailler, si tu veux, et et j'ai pas forcément le temps de me faire à manger. Et le truc, c'est que, bah, effectivement, hein, et entre se faire un un plat, heu, cuisiné et avoir une barre de Snickers à côté de soi, bah, en terme de rentabilité sur le temps, heu, tu vois, c'est c
Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, quoi.
Ben, ouais, ouais. C'est c' en tout cas, pour optimiser au maximum, heu. Alors, on va j'optimise le temps, mais ma santé, heu, ah c'est un peu compliqué, tu vois.
<chuckles> Elle passe un petit peu après, c'est ça? Dans un 1er temps, en tout cas? À ce jour, c'est comme ça?
Ouais. À ce jour, c'est comme ça, ouais, exactement. Et c'est vrai que a il y a je me rends compte, tu vois, même si je suis pas quelqu'un de forcément très âgé, je me rends compte, quand même, que ça m'affecte, heu, corporellement parlant et et physiquement, hein. Le simple fait de de monter heu, 5 étages, heu, j f j'ai j'ai ma mère qui est un dans un appart, elle a pas d'ascenseur et c'est vrai que c'est un petit peu le le test, tu vois. Je fais les 5 étages, heu, à hem, en à hem pardon en ne montant les escaliers et, bon bah, il y a 1 an de ça, un peu, ça va tranquille, tu vois. Et là là, c'est c'est c'est le bourbier, c'est la bannière. C'est ouais, ouais, ouais, ouais, exactement.
Ouais. Bien sûr. Ouais. Oui. Ça devient un peu plus difficile. <chuckles> Peut-être que les escaliers ont et ont ont augmenté, peut-être? Heu, <chuckles> ou heu e est-ce que est-ce que tu fais du sport à côté ou p ou ou pas du tout? Parce que ça pourrait, heu, être, heu, une solution, aussi, de pouvoir, heu heu, pallier à à à cette, heu, alimentation un peu plus, heu, dilettante?
<laughs> C'est possible. Mmh, ça m Mouais, ça m'arrive. Alors le souci, c'est que je fais, heu, de la de la callisthénie. En fait, c'est du sport, heu, dans les parcs, si tu veux, c'est des tractions, des pompes. Ouais. Mais le le problème, c'est que là, heu, il fait extrêmement froid. Et c'est vrai que, du coup, ça m'a et c avant, j'avais quand même un plus gros volume et c'est pour ça, d'ailleurs, que je le ressens, sans doute, niveau santé. Là, depuis qu'il bah, c'est l'hiver, heu, la motivation pourrait entraîner, heu limite chez moi, il y a il y a 2 jours, il a neigé, donc, heu <chuckles> c'est compliqué,, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, oui, tout à fait, ouais, c'est génial! Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, forcément. <laughs> Heu, je je ouais, mais, forcément, si, ça ça a un ni incidence et et, hem, tu tu tu n'es pas en en salle de sport, non plus?
Non, non, non, je suis uniquement, heu, en en en extérieur. Ouais, exactement.
En extérieur. D'accord. Ouais. Et, hem, on au niveau, heu, alimentaire, hem parce que tu travailles à la maison, donc, forcément, c'est pas facile de d'avoir une routine, heu, particulière, heu, à heure fixe. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait, heu, potentiellement, heu, jouable pour toi, pour, heu, t'accorder, heu, je sais pas, peut-être, heu 15 minutes, 30 minutes pour te préparer, heu, un repas à heure fixe?
Ouais.